สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ว่า เป็นยังไงบ้างคะวันนี้?
อ๋อ ช่วงนี้ก็มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ ร่างกายก็นิดหน่อยค่ะ แต่ว่ายังมีโอกาสได้ไปเจอแบบว่าสังคมนอกบ้านค่ะ ซึ่งแบบว่าบางทีออกไปข้างนอกบ้านอะค่ะ ก็จะไปเจอแบบว่าสังคมใหม่ ๆ คนใหม่ ๆ ที่เรายังไม่เคยเห็น อย่างเงี้ยค่ะ เราก็มองบางที เราก็เห็นว่า อืม สังคมของเราเนี่ย มันยังมีความเหลื่อมล้ำเข้ามาอีก ไม่รู้ว่าแบบว่า เออ มันมีปัจจัยอะไรบ้างอะค่ะ ไม่ย่ะ ไม่ทราบว่าคุณคิดไหมอะคะว่า ปัจจัยอะไรค่ะ ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมเราทุกวันเนี้ยอะคะ?
อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ